ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณบ้าน
สวัสดีค่ะ สวัสดี สวัสดีค่ะ คุณหมวก
ค่ะ วันนี้คุณบ้านเป็นยังไงบ้างคะ?
สบายดีค่ะ วันนี้อากาศดีค่ะ
อืม ของหมวกก็อากาศร้อน ร้อน ร้อนเลยล่ะค่ะ ก็ถ้า ถ้าแบบ ซักผ้าตั้งแต่เช้า ตากผ้าป่านนี้ก็น่า น่าจะแห้งแล้วค่ะ ใช่ แดดแรง
<chuckles> อ๋อ เคยได้ยินบอกว่า บางคนแบบตากอาทิตย์ เอ่อ 1 ชั่วโมงเนี่ย ตากแค่ ว 1 ชั่วโมงเนี่ยแห้งแล้ว <chuckles> ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ แดดเมืองไทยก็เหมือนจะแรงขึ้นทุกปีเลยค่ะ
โอ้ อันนี้น่าจะจริง ค่ะ
ใช่ค่ะ พอดีวันนี้หมวกแบบมีเรื่องที่จะแบบมาสอบถาม คุยกับคุณบ้านเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินหน่อยค่ะว่า แบบคุณบ้านแบบคิดว่า การออมเงินสำคัญแค่ไหนในชีวิตประจำวันคะ?
อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ เอ่อ ก็ส่วนตัวก็คิดว่า มีความสำคัญนะคะ ที่ ถ้ารู้ รู้จัก คนเรารู้จักการออมเงินน่ะ มันก็ มันก็ควรจะทำนะคะ เพราะว่ามัน เราไม่รู้เลยว่า เอ่อ อือ เบลา อนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ แบบต่อไปมันจะ เราจำเป็นต้องใช้เงินในอนาคตแบบขนาดไหน หรือว่าเราจะต้องใช้ทำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้า ถ้ามีวิธี ท การ ออมเงินที่ดี หรือรู้จักเก็บออมเงินน่ะค่ะ มัน มันก็ดีนะคะ มันก็ดีที่จะทำให้แบบอนาคตเรา ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะใช้เงินน่ะ มันก็สามารถแบบ มีใช้ หยิบใช้ได้ จะได้ไม่ต้องแบบ เดือดร้อนในอนาคต ประมาณเนี้ยอะค่ะ คุณหมวกว่ายังไงบ้างคะ?
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็ ก็จริง ๆ แล้วหมวกก็ค่อนข้างเห็นด้วยกะ ทางคุณบ้านเลย เพราะ ส ว่า การออมเงินน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญแบบในชีวิตประจำวันแบบมาก มากเลยนะคะ เพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่า วันหนึ่งอะค่ะ เราแบบจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรในอนาคต หรือ เออ วันหนึ่งเราจะแบบตกงานเมื่อไหร่ อาจจะแบบเกิดเหตุการณ์แบบเหมือน COVID-19 อีกอย่างเงี้ย ถ้าแบบคนที่แบบไม่มีเงินออม ใช่ไหมคะ ก็จะแบบ <tsk> เหมือนแบบแย่แล้ว "เราจะเอาเงินจากไหนกิน?" แล้วยิ่งแบบโดนแบบ โดนแบบตกงานอีก อย่างเงี้ย โดนแบบ โดนให้ออกอีก อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าตอนแบบ COVID-19 อะค่ะ ก็เป็นแบบ เหมือนเป็นแบบ เหตุการณ์สำคัญสำหรับหมวกเลยค่ะ ที่แบบ เอ่อ เริ่มมาแบบสนใจในการแบบออมเงินอย่างจริงจังเลยค่ะ เพราะว่าแบบ หมวกก็เป็นคนที่แบบใช้เงินแบบเดือนชนเดือนเหมือนกันค่ะ ก็รู้สึกว่า เออ แบบ "ก็เราจะออมไปทำไม?" ตอนแรกก็แบบไม่มีความรู้เรื่องแบบออมเงินเลย ใช่ ก็แบบ เอ๊ย ม เรา เราไม่รู้ว่าจะแบบ เออ ออมไปทำไม ในเมื่อแบบ อะ เดี๋ยววันสิ้นเดือน เดี๋ยวเงินเดือนก็ออกอีกแล้ว ก็คือจะแบบใช้กิน ใช้เที่ยว ซื้อนู่นซื้อนี่ ก็คือจะใช้หมดเลย แต่พอ ค เกิด COVID-19 มาปุ๊บ เริ่มตระหนัก ตระหนักขึ้นแล้วค่ะ แล้วก็เห็นว่าแบบการออมเงินน่ะค่ะ สำคัญ ใช่
ค่ะ ค่ะ อืม อะ อา ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ใช่เลย ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ เพราะว่าเห็น เห็นด้วยในช่วงที่ COVID-19 เนี่ย มัน มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนแบบเยอะมากเลยนะคะ ป เปลี่ยนแปลงไปทุก ทุกวงการด้วยอะค่ะ แบบ เข้าใจเลยว่า ช่วงนั้นมันทำให้คนแบบหันมาใส่ใจเรื่องการเงินออมเงิน หรือว่าเรื่องอื่น ๆ เนี่ย เรื่องการวางแผนอนาคตเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ เพราะว่า กลายเป็นว่า เพราะว่าพอโควิดมาทุกคนก็คือ ทุกคนต้องหยุดกันหมดเลยนะคะ งานที่แบบ ที่ ที่ทำอยู่ก็อาจจะต้องหยุด บางครั้งกิจการที่ ที่เราทำอยู่ อะไรเงี้ยค่ะ มัน มันจำเป็นต้องหยุด มันก็เข้าใจเลย มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุด แล้วก็เราไม่รู้เลยว่า เราจะต้องหาเงินมาจากไหนเนาะ อืม
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ๆ ค่ะ มันก็แบบเป็นเหตุการณ์สำคัญเลยค่ะ ที่แบบ
ค่ะ
ที่แบบทางหมวกแบบ เริ่มแบบ ออมเงินด้วย เพราะแบบ มันเหมือนแบบ จริง ๆ อะ หมวกก็แบบประสบปัญหาพอสมควรนะคะ ช่วง COVID-19 ก็คือเหมือนแบบ อ่า โดนให้ออกจากงานเงี้ย ใช่ แล้วตอนนั้นก็คือแบบ ไม่ได้ออมเงินเลยค่ะ แต่ก็คือจะได้เงินก้อนที่แบบเป็นค่าออกมา ใช่ไหมคะ ก็แบบเคว้งขว้างมากเลยค่ะ ใช่ แต่ก็ยังดีที่แบบ <tsk> หางานใหม่ได้เร็ว ก็ยังโชคดีตรงนั้นที่แบบ เออ แบบ 2-3 เดือน อะ หางานใหม่ได้แล้ว มันก็รู้สึกว่า เออ แบบ มันก็ยังโชคแบบ เป็น บ ในความโชคร้าย ก็ยังแบบเป็นความโชคดีของเราที่สามารถหางานได้เร็วอะค่ะ ใช่ เราก็รู้สึกว่า ตั้งแต่แบบหางานทำ ทำงานใหม่แล้วอะค่ะคุณบ้าน ก็รู้สึกว่า เออ หมวกก็รู้สึกว่าแบบ แบ่งออมเงินน่ะค่ะ ก็คือแบ่งเงินออกเป็น 4 ส่วนเลย ก็คือแบบ มีแบบใช้ สำหรับใช้จ่ายประจำวัน 1 ส่วน สำหรับแบบใช้จ่ายแบบพวกสุรุ่ยสุร่าย พวกแบบซื้อเสื้อผ้า ซื้ออะไรอย่างเงี้ย 1 ส่วน แล้วก็แบบ เก็บเงินสำหรับ ฉุกเฉินด้วย 1 ส่วน และอีก อีก 1 ส่วน ก็คือเป็นแบบฝากกองทุนระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือนแบบ ใช่ ก็คือแบบ เป็นแบบเหตุการณ์ที่แบบ ทำให้แบบ หันมาออมเงินแบบ จริงจังเลยค่ะ ใช่ เพราะรู้สึกว่าการออมเงินมันแบบสำคัญจริง ๆ อะค่ะ ใช่ ก็
ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ใช่เลย เพราะว่าเราไม่รู้ว่า อนาคตข้างหน้ามันจะมีวิกฤตแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะ มัน อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเนาะตอนนี้ เข้าใจเลย ตอนโควิดนี่ แล้วเราไม่รู้ด้วยนะคะว่า มันจะกินระยะเวลาไปนานขนาดไหน เราจะต้องอยู่กับมันแบบ ไปขนาดไหน เราใช้เวลานานหรือเปล่า? อย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้จะกลับมาหางานได้อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะ เข้าใจเลยค่ะ
ใช่ ๆ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ แล้วอย่างทางคุณบ้านอะค่ะ แบบ คุณบ้านแบบมีวิธีการออมเงินแบบไหนที่รู้สึกว่าสะดวก และทำได้จริงบ้างไหมคะ?
ค่ะ อืม อาจจะเป็นคนออมเงินไม่เก่งด้วยสิ เข้าใจ แล้วเข้าใจเลยว่าแบบการออมเงินมันจะต้องแบบทำยังไงดี เออ ก็ ก็คล้าย ๆ กับคุณหมวกค่ะ จะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่ง ไป เอ่อ เข้าบัญชีเอาไว้เลย หรือว่าบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นการซื้อสลากออมทรัพย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าแบ่งแบบเข้ากองทุน แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ก็คือใช้จ่ายของเราอะไรเงี้ย ใน ในค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องแบบจ่ายในแต่ละเดือน อะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ก็คือเป็น ส่วนที่เราจะแบบใช้ซื้อความสุข หาความสุขให้กับตัวเองอีกนิดหน่อยอะไรงี้ค่ะ แต่ว่าก็เลยรู้เลยว่า ตั้งแต่มี มีวิกฤตที่หลาย ๆ คนต้องเจออะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า โอ้ การออมเงินเนี่ยมันก็แบบเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน อืม จากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยทำ ทำไม่ค่อยได้นะคะ เมื่อก่อนก็ โอ้ พอแบ่งเงินจะไปออมเงินก็รู้สึกว่า อุ๊ย เราอยากจะเอามันมาใช้ตอนนี้จังอะไรเงี้ยค่ะ ก็แบบบางเดือนออมได้บ้าง ออมไม่ได้บ้าง ก็ ก็รู้สึกว่า อ้าว ไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเดือนหน้าค่อย ค่อย อ ทำก็ได้ใช่ไหมคะ? แต่ว่าพอเห็นวิกฤตที่ผ่านมา ก็รู้สึกว่า เออ มันมีความจำเป็นแล้วล่ะที่เราจะต้องแบบ เอ่อ วางแผน เพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตแบบ แบบเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีก แล้วจะโชคดีเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่า อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม
อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อา ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเลยค่ะ เพราะแบบ <tsk> มันแบบ มันทำให้แบบ อันนี้ อันนี้ทาง ทางแบบ ทางหมวกคิดเองนะคะว่า มันแบบเป็นแบบจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะที่แบบ ทำให้แบบคนทั่วโลกแบบหันมาแบบออมเงิน ออมเงินกันนะคะ เพราะว่าแบบ เหมือนแบบ รู้สึกว่าพอแบบเรามีเงินออมใช่ไหมคะ เวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบฉุกเฉินอย่างเงี้ย ป่วยไม่สบายอย่างเงี้ย เราก็แบบสามารถแบบหยิบเงินตรงเนี้ยมาแบบใช้จ่ายได้แบบค่อนข้างที่จะแบบได้ง่ายด้วยค่ะ เพราะมันเป็นเงินของเราเองแล้วเราก็แบบ เออ เก็บไว้สำหรับยามฉุกเฉินอยู่แล้วมันก็แบบเอามาใช้ได้แบบโดยไม่คิดอะไรอะค่ะ ใช่ก็รู้สึกว่า เออ มันเป็น มันเป็นแบบ ที่ดีเลยแบบช่วงที่ดีเลย อะไรแบบประมาณนี้เพราะว่า เพราะว่าหมวกก็เคยแบบเหมือนป่วยอะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็แบบเหมือนก็ต้องแบบ ไปแบบเอกซเรย์ นู่นเอกซเรย์นี่อย่างเงี้ยนะ บางอย่างมันก็แบบไม่ได้รวมในแบบประกันสังคมด้วย ตอนนั้นหมวกก็แบบยังไม่ได้ทำประกันสุขภาพอะค่ะ ก็ ใช่ก็มีแค่ประกันสังคมก็รู้สึกว่า เออ ประกันสังคมมัน บางอย่างอะ มันไม่ครอบคลุมอะค่ะ พอ พอแบบมีเงินแบบ มีเงินสำหรับฉุกเฉิน สำหรับแบบรักษาตัวเองแบบยามเจ็บป่วยหรือว่าแบบ ยามแบบ เหมือนแบบที่ต้องการใช้เงินน่ะค่ะ ก็รู้สึก เออ มันแบบ มันมีเงินให้เราแบบได้ใช้ในการแบบรักษาตัวอะค่ะ ใช่ ไม่ต้องแบบไปกู้ ใช่
ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ่า ค่ะ ค่ะ อืม มันไม่ขาด ไม่ ค่ะ ใช่ มันไม่ ไม่เดือดร้อนไปถึงคนอื่นด้วยเนาะ บางทีแบบถ้าเรา เราไม่มีอย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะต้องไปยืม หรือไปแบบ ไปกู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ ถ้าไม่เดือดร้อน เราก็ต้องเดือดร้อนคนอื่นเนาะ ถ้าเราได้มีการออมเงินเอาไว้เป็นแบบ เงินสำรองเนี่ย ถึงเวลาจำเป็นที่ ที่มันได้ใช้อะค่ะ มัน มันก็ช่วยได้จริง ๆ อืม
อา ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ อย่างเงี้ย คุณบ้านอะค่ะ คิดว่าแบบการออมเงินมีผลต่อความสุข หรือความเครียดในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ?
ค่ะ เอ่อ ก เมื่อก่อนอาจจะเครียดนะคะที่บอกว่า เวลาเราเป็นเด็กเราอาจจะแบบออมเงินไม่ค่อยได้ ใช่ไหมคะ? ก็รู้สึกว่า โอ๊ย ทำไมจะต้องแบบแบ่งไปออม แบบก็ค่อนข้าง รู รู้สึกว่า โอ้โฮ มันเครียด เดือนนี้ออมไม่ได้ อะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าไม่มีเงิน หรือว่าเงินเหลือน้อย เพราะว่าเราเอาไปใช้ออมหมดแล้ว อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอโตขึ้นมา เออ ก็รู้สึกว่า เรา เราต้องไม่เครียดกับมันน่ะค่ะ แล้วก็แบบออมเท่าที่ เท่าที่เราไม่เดือดร้อน แล้วก็ใช้จ่ายในส่วนที่ เท่าที่เราพอจะวางแผนได้ค่ะ มี มีน้อยก็อาจจะออมได้นิดหน่อย แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ ไม่ทำอะไรเลย อืม ก็รู้สึกว่า เป็นการวางแผนอนาคตที่ดี ก็เลยรู้สึกว่า ไม่ ไม่เครียดกับมันน่ะค่ะ อืม
อา ค่ะ อืม ใช่ ๆ อืม อืม ใช่ หมวกก็แบบเห็นด้วยกับทางคุณบ้านเลยค่ะ เพราะว่าแบบ แบบ ถ้าแบบ เราแบบมัวแต่แบบเก็บออมแบบ อะ อยากจะออมเงินเยอะ ๆ อยากจะแบบมีเงินเก็บเยอะ อย่างเงี้ย แล้วแบบระหว่างทางอะค่ะ กว่าที่เราแบบเก็บเงินอะค่ะ ก็รู้สึกว่า มันจะค่อนข้างที่ก็จะแบบไม่มีความสุขเลยค่ะ มันจะเครียดเกินไป ถ้าเราแบบออมเยอะนะคะ ระหว่างทางเราก็จะแบบไม่มีเงินใช้จ่าย ซื้อนู่น ซื้อนี่ อย่างเงี้ย มันก็จะเป็นแบบความอยากได้อยากมีเนาะ แล้วเราก็แบบไม่ ไม่ได้ ไม่ได้ซื้อเงิน ไม่ได้ซื้อของ อะไรเงี้ย เราก็จะแบบ รู้สึกแบบนอยแล้ว นอยกับตัวเองแล้ว มันก็จะแบบกลายเป็นความเครียดมากกว่า แต่ถ้าสมมุติว่า เออ เราแบบแบ่งการออมเงินน่ะค่ะไปด้วย แล้วก็แบบมีเงินสำหรับใช้จ่ายซื้อของไปด้วย อย่างเงี้ย มันจะทำให้เกิดความสุขมากกว่า เพราะว่า อ่า อย่างน้อยเราซื้อของก็จริง ใช้เงินเก่งก็จริง แต่เราก็ เออ เราออมนะ ไม่ใช่ว่าเราไม่ออม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า ใช่
ค่ะ ค่ะ อา ใช่ ค่ะ ใช่ <chuckles> ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามี เรามีอะไรสำรองสำหรับเราเนาะ มีแผนสำรองในใจ เราก็น่าจะรู้สึกว่า เขาเรียกอะไร อุ่นใจขึ้นประมาณหนึ่ง อืม
ใช่ ๆ ๆ ประมาณนั้นเลยค่ะ ก็จะอุ่นใจขึ้น มีเงินใช้แบบยามฉุกเฉิน หรือแม้แต่แบบแก่ตัว อย่างเงี้ย ก็ยังแบบมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่แบบเราแบบ เออ แบ่งมาสำหรับออมแบบพวกกองทุนระยะยาวค่ะ
ค่ะ เออ ใช่ ดีนะคะมีการแบบวางแผน แบบวางแผนไประยะยาวเลยว่า เออ เงินที่เราออมเนี่ย ใช้ทำอะไรได้ใน ในระยะยาว โอ้ เพราะว่าอย่างที่เราเจอวิกฤตกันมา เราก็เหมือนแบบบางคนไม่เคย วางแผนเอาไว้ก็ โอ้โฮ เจอเข้าไป ก็ไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะคะ เออ เคว้งคว้างเลย ไม่รู้จะทำยังไงเลย อืม ตอนนี้มันก็เลย ท ส่งผล ก ต่อคนทั่วโลกนะคะ ทุกคนก็เหมือนหันกลับมา หันกลับมา อ ใส่ใจหรือ หรือ เขาเรียกว่าอะไร ตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะคะว่า เราจะต้องมีการวางแผนที่ดีแล้วแหละ เออ ในอนาคต เพราะว่าเหมือนก็ได้ยินว่าโรคระบาดอย่างโควิดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะ แต่ว่าก็ยังไม่รู้ แค่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง แต่เขาก็พูดกันว่า ได้ยินว่ามันจะ มันจะต้องมีเกิดขึ้นอีกแน่ ถ้างั้นเราก็แบบควรจะต้องแบบวางแผนกันไว้ดี ๆ ค่ะ
ใช่ ใช่ ใช่ เคว้งคว้าง ใช่ จริงค่ะ จริงค่ะ ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเลยค่ะ ก็ไม่รู้ว่าถ้าแบบมันเกิดขึ้นอีก อย่างเงี้ย มันจะ ร้ายแรง กว่าเดิมหรือเปล่านะคะ เพราะว่าการเกิดโควิดอะ ทาง ทางหมวกเองก็ ความรู้สึกตอนนั้น ก็คือรู้สึกว่า มันแบบค่อนข้างที่จะร้ายแรง แบบร้ายแรงมาก ๆ นะคะ เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์แบบโรคระบาดที่มันแบบหนักเท่านี้อะค่ะที่แบบ โอ้โฮ ห้างก็ยังแบบ กินข้าวที่ห้างยังแบบไม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ได้แค่แบบ เหมือนแบบตอนนั้นจำได้ว่ามีแบบไปซื้อกินอะค่ะ เหมือนแบบไปสั่งแล้วเขาก็แบบ กลับบ้าน ไรเงี้ย ซื้อแล้วก็กลับบ้านน่ะค่ะ เดินห้างก็คือแบบ อ่า เดินไม่ได้เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวแบบติดเชื้อ ระบาดใส่กัน ทำงานก็ยังจะต้องหยุด ยังจะต้องแบบ work from home เลย ใช่
ค่ะ เออ ใช่ ค่ะ อืม ไม่ได้ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ แล้วก็เราก็ ตอนนั้นรู้เลยว่าแบบทุกคนก็เครียดนะคะ ล เพราะว่าไม่รู้ว่า มันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ แบบกินระยะเวลาไปนานขนาดไหน ใช้เวลาเป็นปี อาจจะ 1-2 ปี พอ จาก 1 ปี แล้วเราก็รู้สึกว่า มันนานแล้วนะคะ โอ้โฮ ระยะเวลา สอง ปี 3 ปีเนี่ยมันก็ เออ นานเหมือนกัน เข้าใจเลยว่า ตอนนั้นน่ะ คนนี่ต้องเครียดมาก ผู้กอบ ผู้ประกอบการก็ต้องเครียดมากเหมือนกัน
ใช่ ใช่ เครียด เครียดมาก บอกว่าเครียดมากเลยนะคะ แบบ อ แล้วมันมีแบบ มีแบบคนเสียชีวิตอีกอะค่ะ แล้วแบบตามโรงพยาบาลนะคะก็เหมือนแบบ เหมือนแบบเต็มไปด้วยผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะ เพราะว่าแบบ หมวกก็แบบ เหมือนแบบ ได้แบบมีโอกาสไปแบบ ไปช่วยแบบ ไปช่วยแบบ สถานแบบโรงพยาบาลตอนนั้นนะคะ ก็รู้สึกว่า เออ ทุกคนแบบ มันเหมือนแบบ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ
มันเหมือนแบบทุกคนไปอะ แล้วแบบ ไปแบบ อ มีแต่คนแบบกลัว กลัวที่จะเสียชีวิตตามไปด้วย อะไรแบบประมาณนี้ รู้สึกว่า มันแบบค่อนข้างที่จะแบบหนักเลย ค หนักเลยอะค่ะตอนนั้น แล้วแบบบางคนอย่างเงี้ย ไม่มีประกันอย่างเงี้ย เขาก็แบบ บางคนอย่างเงี้ย เขาไม่มีประกัน ไม่แบบ ไม่มีความรู้เรื่องแบบโควิดอย่างเงี้ย อย่างแบบคนที่ทำงาน หมวกอะค่ะ ที่ ร รู้จัก อย่างเงี้ย เขาก็ไม่รู้ เขาคิดว่าเขาแบบ เอ่อ แค่แบบเป็นไข้หวัดใหญ่เฉย ๆ อย่างเงี้ย แต่สุดท้ายก็คือแบบพอ พอรักษาไม่ทันอะ ทำให้แบบ เขาแบบเสียชีวิต อะไรอย่างเงี้ย หมวกก็แบบ เห เห็นใจ เห็นใจเขาเหมือนกันค่ะ ก็ ใช่ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่า เขาเป็นอะไรนะคะ แต่พอแบบ อา เอาไปแบบชันสูตรศพ รู้ว่าแบบเป็นโควิดก็แบบ โอ้โฮ เศร้าไปเลยค่ะตอนนั้น
ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เพราะว่าตอนนั้นแบบ มันก็ยังใหม่เนาะ ใหม่สำหรับทุกคน ความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่ค่อยมี ทุกคนก็แบบไม่ค่อยเจอกับวิกฤตนี้ เออ ก็ได้แต่ ค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ แต่ถ้าแบบ เราแบบมีเงินออม อย่างเงี้ยค่ะ สำหรับแบบเหตุฉุกเฉินอย่างแบบโรคระบาดเนาะ เราก็อาจจะสามารถไป ไปเอกชนแล้วก็แบบรักษาแบบได้เร็ว ได้เร็วกว่าพวกแบบประกันสังคมอีกนะคะ ที่แบบ ที่หมวกว่า มันก็เหมือนแบบเป็นเรื่องดีค่ะในการแบบออมเงินสำหรับเหตุการณ์โรคระบาด อะไรพวกนี้ หรืออาจจะแบบเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเรื่องอื่น
อืม ค่ะ อา ได้เลย ใช่ ค่ะ ใช่ ใช่ สำหรับอนาคตข้างหน้า ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ ไม่งั้นก็อาจจะแบบ รักษา ไม่ทันไปแบบ พ หวังพึ่งแบบประกันสังคมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ด้วยนะ บางโรคมันต้องแบบรักษาเร็ว เอกชนก็อาจจะทำได้เร็วกว่าค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณทางคุณบ้านมากนะคะที่แบบมาแชร์ประสบการณ์การออมเงินกันค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ขอบคุณคุณหมวกเช่นกันนะคะ ที่มาพูดคุยกัน ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ